Sobra. Lalo na sa mga ano, meron kasing mga comedy shows dun sa, ah, like let's say sa VR chat o kaya sa Horizon Worlds. Meron akong mga kaibigan na mga komedyante, mga stand-up comedian. Oh my God. Oo, sobrang nakakatuwa kasi, um, yung yun nga pag nanonood ako ng shows nila like let's say malungkot ako. Oh, tapos, ah, manonood ako ng mga show nila libre lang naman, oh, walang bayad, oo. So ayun marami ding mga stand-up comedian dun na, talagang, um, nags-sho nag-aano sila ng show no. Kahit let's say, ah, isang stand up comedian, ah, mag sa ah, ano lang let's say 3 minutes lang or 5 minutes lang no, yung kanyang set, oh, pero sunod-sunod yun na mga let's say 10 na standup comedian. Oh my God, nakakatuwa, yes oo.
Hmm. Oo. Ang galing naman. Oo. Korek. Mm. Hmm. Ah, ang dami pala. Oo, oo. Pero nakakatuwa no. Kasi yun nga nabanggit mo ganyan. nakakatulong talaga siya sa wellness kumbaga sa mental health mo di ba? Kasi importante na yun naman talaga yung ano, eh, kumbaga, ah, binibigay ng hobby natin, eh. Para makawala tayo sa, ah, stress ganyan or problema natin ganyan. Pero para sa 'yo no ginamit mo ba ito para naman talaga maka kumbaga maging paraan sa pag-iwas sa problema mo or stress yung ganyang pagbi-VR?
Yes. Oo, kasi ang ginagawa ko nun. Pag nahihirapan ako no na sobrang nade-depress ako or something, um, ginagawa ko kasi one day at a time. So kailangan ko lang ma-survive itong araw na ito no at yung bukas tsa tsaka ko na aatupagin kung paano ko masu-survive yung araw na yun. Oo. So kailangan ko talaga ano, in the meantime like for example, ah, emergency kailangan ko ng distraction para hindi ako masyadong mag-isip ng mga problema ko. Oo, ayun magbi-VR ako and, ah, mawawala na siya sa isip ko in the meantime. Yes.
Mm. Korek. Tama. Mm. Totoo. Ayan. Oo. So ayan salamat ha sa mga naibahagi mo tungkol sa 'yong hobby.